Наверно, мама блинчики.
А почему?
Э, наверное, они вкуснее были. Вообще, бабушка у меня была такой человек. Она не очень любила на кухне находиться, готовить. Она там что-то готовила как бы, чтобы мы кушали, ну, всё было это вкусно, окей, но у неё не было как бы в этом такого, знаешь, э, страсти к готовке. То есть она больше любила ухаживать за своим там огородом, у неё была корова, она очень любила животных, вот у неё все коты, она-то как бы такой человек была, э, больше про хозяйство, вот про свой домик, она там цветы выращивала. Ну, кулинария- это не её как-то сторона, а мама, она вот любила как-то уделить время готовке, то есть она любила найти какой-то рецепт интересненький, любила как-то так, э, готовить, знаешь, аккуратненько, всё порезать ровненько, красиво, вот, э, уделить время прямо этому приготовлению.
М. Мгм. Ага. A мама? Ага. Мгм. А мама? Мгм. Мгм. Но она вас баловала, да, различными блюдами, она любила это дело?
Эм, ну, конечно, э, любила и нас учила. Вот мы с сестрой жили, и она, н-да, она, знаешь, я вот до сих пор даже что-то готовлю, и такая, э, вот у меня как будто бы в голове звучат мамины слова, как она учила там: там вот теперь картошку бросай там в супчик, вот теперь вот так вот порежь, смотри, как красиво морковка будет смотреться. Всё так, да.
А, и вас тоже учила, хорошо. Мгм. То есть Мгм, а, мгм. Ага. То есть, получается, мама не только, мн а, вам показывала рецепты, но и именно и техника приготовления тоже у тебя получается от мамы, э, перешла?
Конечно, у неё была прям такое, что девочки растут, они должны обязательно уметь готовить. Вот вы выйдете замуж, вы будете в другой семье жить. Вот у вас будет свекровь. Она всегда говорила свекровь, э, ну, когда может быть, это такой не очень хороший, не очень здоровый такой стимул, но она говорила, вот свекровь посмотрит, а у тебя суп некрасивый. Что она тебе скажет? <laughs> Вот, и она как-то может так запугивала нас, вот как-то так, да. М, да.
Мгм. Мгм. <chuckles> <chuckles> Так, то есть она вас пугала ещё, к тому же. <chuckles> <chuckles> Понятно. Слушай, а вот ты, м, сейчас, когда готовишь по рецептам, э, вот тем, которые к тебе от мамы перешли, ты предпочитаешь сохранять вот эти рецепты, чтобы прям чувствовать вкус домашний еды, даже может быть домашней вот, э, твоего детства, или ты всё-таки меняешь какие-то ингредиенты и подстраиваешься уже под, э, вкусы своей семьи?
М.